Ну, ты знаешь, э, очень сложно вот так вот судить человека, потому что, м, я, конечно, понимаю, что для наших отношений, а мы с ним до сих пор вместе, для наших отношений он, э, сделал намного больше, например, чем сделала я. Потому что у меня нь правда не было такого опыта, и я была совсем, м, молодой, да. И даже не задумывалась, что вот так вот бывает. И на самом деле мне было очень тяжело. Потому что я такая самостоятельная всё время была и, к чё-то перед кем-то вот отчитываться. Да. <laughs>
Мгм. Ага. Мгм. Ну да, ушла на 5 часов, забыла, ни в 1 чат ничего не отправила. Самостоятельная девушка очень.
Да. Да да. Для меня это норма была, понимаешь. А, оказывается, когда ты хочешь построить с серьёзные отношения, оказывается, всё равно нужно как-то стараться. То есть как бы он мне говорил, что как будто бы я, вот, как будто бы н мало стараюсь, что ли. Не то, что даже мало. Да да. Даже не то что как это обвинение, да, а вот как будто бы как призыв: "А не хотела ли бы ты, например, да, вот?" Э, да. <chuckles>
Так. Стараться. Недостаточно стараешься, да. Мгм. Побольше постараться. Не хотела ли бы ты побольше постараться? Постарайся, пожалуйста, побольше, сделай мне приятно. Ну, это как вместо приготовления ужина, раз вы не живёте вместе, ты могла бы приготовить ужин. А так, раз, как не живёте вместе, приготовить физический ужин ты ему не можешь. Поэтому отправляй сердечки и фоточки в чат, например, своего ужина, вместо того, чтоб приготовить ему ужин.
М-да. И я старалась. Да, м. <laughs> Н-да. Ну, ты знаешь, на самом деле в нашем случае ужины как раз таки готовит он. Потому что он очень хорошо готовит, и он бы с удовольствием мне готовил эти ужины. Но так как
Ну, это же прекрасно, то есть он готовит ужины, а ты отправляешь ему свои ужины, которые ты не любишь готовить.